É, é isso aí.
Para o CDB, alguma coisa assim? Hã.
É é conta de é, conta de conta poupança, eh, conta de investimento também, que aí rende um pouco mais, né, e e tá também pra pagamento de aposentadoria. Pagamento de aposentadoria que também que é aqui aonde eu moro nos Estados Unidos
Ah, tá, de parcela do ah, tá tá tá, no Estados Unidos, não sei, seria uma o o equivalente ao INSS aí.
É, nos Estados Unidos, exato, é, aqui não seri Isso, isso, só que aí o meu é de uma, eh, iniciativa privada, né, aí é é banco privado.
Hum, ah tá, uma previdência privada, ok.
Isso, exatamente, e aí eu faço esse pagamento, só que nesse eh, ele tem um teto, né, que você pode fazer contribuição por ano. E aí esse, geralmente, eu faço em um pagamento grande durante o ano e e aí, todo mês, as outras contas, né, pra de investimento também ou de poupança, aí essas eu faço os depósitos todo mês.
Uhum. Ah tá, seria o o 401k.
É o é é parecido é parecido. É, isso aí. Aí o 401k é pra você geralmente tem isso, acho que você pode também pagar por isso, mas geralmente são as empresas que
Parecido, aham. Ok. Ah, é descontado do salário o IVA, ah tá tá, é verdade que você tem você tem como optar se você quer que desconte ou não tá, tá.
Exatamente, exatamente. Exato. Aí só que a que eu tenho, eh, como eu sou como eu sou autônomo, é uma outra conta, é um outro nome. Mas a ideia é a mesma, né, de você de você juntar um dinheiro até até quando você determina que será a tua idade do da aposentadoria, né.
Autônomo. Aham, entendi. A ideia é mesmo.